देखिए विज्ञान की बात करें तो देखिए दिन ब दिन विज्ञान जो है वो आगे जा रहा है। नई-नई चीज़ें आ रही हैं चाहे एआई की बात हो चाहे वो मशीनरी की बात हो, तकनीक की बात हो हर चीज़ आगे तो देखिए वो चाहते हैं, हम भी चाहते हैं सभी लोग चाहते हैं कि हर क्षेत्र में इसका हमें लाभ मिले। तो स्वास्थ्य बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। तो आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य की देखभाल में जो टेक है मतलब वो कौन-सा नया बदलाव जो है वो लाएगा? ये बताइए।
जी। अ, मुझे तो ऐसा लगता है आने वाले समय में जो भी टेक्नोलॉज़ी है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ाने वाली है। क्योंकि जैसा कि अभी दौर चल रहा है आपने भी बोला एआई का ही है, तो उसमें वो और ज़्यादा और प्रयास कर सकती है। जैसे कि एआई के द्वारा ही वो बहुत सारे ऐसे मर्ज़ हैं जिनको डायग्नोज़ कर सकती है, समझ सकती है, उनका समाधान ढूँढ सकती है और इसमें ये कह सकता हूँ हो सकता है आप अपनी रिपोर्ट जो है, जो भी आप खून की जाँचें हैं या फिर जो भी करवाते हैं ना वो उसमें कभी कोई ऐसी मशीन हो उसमें आप डालें और वो तुरंत विश्लेषण करके बता दें कि, हाँ भाई आपको ये-ये दिक्कत थी, आप इसके लिए ये कर सकते हैं। डॉक्टर की तुलना में बहुत जल्दी हो जाएगा ये और इससे काफ़ी समय भी बच जाएगा। तो मुझे तो यही लगता है और एक चीज़ और है जो टेली मेडिसिन, मतलब इसका बहुत आजकल सुनने में आ रहा है। जगह-जगह बातचीत भी हो रही है काफ़ी इसकी कि, दूर से ही बैठे-बैठे बता देना कि आपको क्या हुआ है या फिर दूर से ही डॉक्टर अ, वीडियो कॉल के ज़रिए या फिर अ, किसी बात करके आपसे ये समझ पा रहे हैं कि आपको क्या दिक्कत है। आपकी रिपोर्ट अपलोड हो जा रही है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं न हैं वो आगे आने वाले समय में और भी तेज़ हो जाएँगी और मुझे लगता है और भी ज़्यादा सटीक हो सकती हैं कि आप और जल्दी डेटा देख सकते हो। अ, उनकी जीवन शैली से समझ सकते हो क्या है क्या नहीं है जो पुराना उनका डेटा है इसके हिसाब से। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ बदलने वाला है।
उम, बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हाँ, ये तो है। बिल्कुल। हाँ, ये तो है। देखिए बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल देखिए आपने ये जो तकनीक बताई है अगर वाक़ई में ये चीज़ आ जाए ना तो बिल्कुल जैसे आपने बोला काया पलट तो हो सकती है, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि ए, आपके नज़र में ये है कैसे। अभी हाल ही में आपने सुनी होगी न्यूज़ एक जो चाइना में आई थी कि, वहाँ पे जापान में या चाइना में थी कि वहाँ के जो रिसेप्शनिस्ट हैं, नर्स हैं हॉस्पिटल की सारी रोबोट्स हैं। तो क्या आपको लगता है ये जो अ, हमारी एडवांसमेंट है सही है, आपको लगता है क्या?
हुँ, हुँ। हाँ बिल्कुल, सही है मेरी नज़र में क्योंकि मैंने तो एक किस्सा भी सुना है। मेरे कोई जानने वाले थे वो अपोलो हॉस्पिटल में काम करते थे। तो उन्होंने आज से कितने साल की मैं बात बता दूँ ये करीब 10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ 2013 के आस-पास की। अ, 10 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा। तो उन्होंने उस वक़्त अपोलो हॉस्पिटल में रोबोट का इस्तेमाल करके एक सर्जरी करी थी, तो काफ़ी सहायता मिली थी उनको। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जब रोबोट होते हैं ऐसी चीज़ों में सहायता मिलती है उनसे सर्जरी में तो आपके जो ग़लती होने के जो वो हैं ना वो थोड़े-से कम हो जाते हैं। आप जो भी प्रोग्राम उनको देंगे वो उसी प्रोग्राम पर काम करते हैं। तो मतलब ग़लतियाँ तो ख़ैर सभी से हो ही जाती हैं। लेक़िन इंसानों से थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन रोबोट से थोड़ी-सी अगर आपकी प्रोग्रामिंग एकदम सही है आप पहले से उसको टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ प्रोग्रामिंग में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो मुझे लगता है काफ़ी मदद मिल सकती है रोबोट्स की और बहुत से अस्पतालों में हो भी रहा है आजकल। जो एआई संचालित रोबोट हैं वो काम कर रहे हैं हर तरीक़े के, वो कर्मचारियों की मदद कर रहे हैं। डॉक्टर्स तक दवाइयाँ पहुँचा रहे हैं या फ़िर ऐसे भी कुछ तकनीक आ गई है मैंने देखा था कि अपने आप एक दवाई का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है ना आप एक स्क्रीन पर रखोगे और अपने आप एक बॉक्स के ज़रिए आप तक दवाई पहुँचा जाएगी मेडिकल स्टोर से। बड़े-बड़े अस्पतालों में तो ऐसा भी तै तकनीक आ गई है आज के समय में तो।
बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। ठीक है। ओह! अच्छा, ठीक है। हुँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, बिल्कुल। जी। काफ़ी बढ़िया देखिए ये तो चीज़ें बताई है आपने एकदम अ, देखिए बत बता रहे हैं कि साइंस जो है विज्ञान कितना आगे जा चुका है और देखिए काफ़ी अच्छी बात भी है। तो ये बताइए कि जैसे आपने टेलीमेडि़सिन की बात की, क्या आपको लगता है लोग उससे भरोसा कर पाएँगे आने वाले समय में?
टेलीमेडि़सिन हाँ, बिल्कुल भरोसा तो करना ही चाहिए क्योंकि अ, इसमें क्या है कि आप किसी भी बहुत से ऐसे स्थान होते हैं ना जहाँ पर आप इतनी जल्दी एम्बुलेंस़ लेकर भी नहीं पहुँच सकते ख़ासकर भारत जैसी जगहों पे। और एम्बुलेंस़ अगर पहुँच भी गई फ़िर आने का समय जाने का समय फ़िर आ फ़िर आग लिए जा लिए वो समय आपका चला जाएगा हो सकता है उतने में कुछ भी घटना हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये जो दूर से देखना हो गया किसी को दवा बताना होगा हो गया या फ़िर किसी तरीक़े की थेरेपी देना हो गया तो काफ़ी मदद मिलेगी सभी लोगों को और अ, जो है समय भी काफ़ी ज़्यादा बचेगा ख़ासकर आने और जाने में जो अस्पताल का समय होता है ख़ासकर ऐसे इलाकों में जहाँ पर अभी अ, रोड्स भी नहीं है अच्छे से या फ़िर अगर रात का समय है तो वहाँ पर अ, लाइट भी नहीं है जो सड़कों पर होती है। तो आपन बहुत मुश्किल हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और भरोसा भी लोगों को करना चाहिए टेलीमेडि़सिन जैसी चीज़ों पे क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि वहाँ पर जैसे कोई गाँव है उस गाँव में कोई अ, ऐसा डॉक्टर रहता है सभी गाँव में जो थोड़ी-बहुत जानकारी रखता है। तो अगर हम उसकी सहायता लेकर और दूर से किसी-भी डॉक्टर कोई बड़ा डॉक्टर हो उसकी सहायता लेकर हम छोटी-मोटी सर्जरी भी कर सकते हैं। वो बता सकता है वहाँ से दूर से जो भी दवाइयाँ हैं उनसे भी वो बता सकता है आप इनको अभी ये दे दो इससे यह राहत मिलेगी तो बहुत मदद मिल सकती है टेलीमेडि़सिन का उपयोग करके।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। नहीं जा सकते बिल्कुल। <chuckles> बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, वो तो है। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए ये हाँ, ये आपने काफ़ी अच्छे से बताई ये चीज़ और जिस तरीक़े से आपने बोला ना कि हाँ भरोसा तो करना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए हाँ, भरोसे पे तो दुनिया कायम है और भरोसा नहीं करेंगे शायद देखिए ना इन चीज़ों को प्रोत्साहन भी नहीं मिलेगा। बहुत सही अच्छे से आपने चीज़ बताई ये भी। तो अ अब थोड़ा ये बताइए कि जैसे अ, हेल्थ डेटा प्राइवेसी है। है ना? जैसे बहुत से लोगों का डेटा है मतलब सारे चाहते हैं कि है ना वो एक आप कह लीजिए उनके पास ही रहे वो एक पर्सनल चीज़ है निजी चीज़ है। है ना? तो आपको लगता है कि जैसे ये टेकनीक बढ़ रही है उसके साथ-साथ कहीं न कहीं ये भी एक बहुत बड़ा आने वाला चैलेंज बन सकता है आपको लगता है क्या ऐसा?
हुँ, हुँ। उम, जी। हाँ। कह सकते हैं इसको क्योंकि जैसे-जैसे अ, टेक्नोलॉज़ी बढ़ रही है ना तो हमें डेटा को उसी हिसाब से मतलब रखना पड़ रहा है मैनेज करना पड़ रहा है। आपको याद होगा एक समय था जब कोई भी जैसे मरीज़ आता था अस्पतालों में तो हम उसकी 1 फाइल तैयार करते थे। वो फाइल तैयार होती थी। वो फाइल एक कॉपी आपके पास रहती थी एक कॉपी वो आपको दे देते थे। तो बहुत बड़ा एक कमरा बनाना पड़ता था उसके लिए। जहाँ पर सारी फाइलें जितना भी पुराना डेटा है क्योंकि उसको कहीं न कहीं रखना पड़ता है क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ जाती। कभी वो मरीज़ वापस आए या फ़िर किसी कभी-कभी कोई क्रिमिनल केस होता है वहाँ पर पुलिस भी माँग लेती है वो डेटा कभी अदालत में पेश करना पड़ता है। तो वो मतलब बहुत मुश्किल होता था उसको मैनेज करना। अ, कि एक पूरा कमरा चाहिए। फ़िर वो कमरा भर गया तो एक और जगह चाहिए जहाँ और फाइलें रख सकें। ये है कि जब से टेक्नोलॉज़ी आई है थोड़ी-सी राहत ये मिली है कि वो जगह उतनी नहीं घिरती। वो जो जगह एक रहती थी फाइल लख रखने वाली। अब सब कुछ आपके क्लाउड के डेटा में सेव हो सकता है। एक बेस्ड डेटा बना सकते हैं जिसमें ड्राइव में आप डाल सकते हैं सब कुछ और जहाँ से चाहें मरीज वहाँ से उसको एक्सेस भी कर सकता है। वो हाँ दूसरी जगह जाएगा बाय चांस वो अस्पताल बंद हो गया या फ़िर उस अस्पताल में वो डॉक्टर नहीं है। उसके पास एक पासवर्ड होगा एक यूज़र आईडी होगा। वो दूसरी जगह से अपना डेटा निकाल के उनको पेश कर सकता है वो समझ जाएँगे कि हाँ ये-ये दिक़्क़त थी। तो मुझे लगता है कि डेटा मैनेज करना टेक्नोलॉज़ी की वज़ह से थोड़ा आसान हो गया है ख़ासकर जगह के मामले में।
बिल्कुल। <chuckles> बिल्कुल। उम, एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। काफ़ी बढ़िया। हाँ जी। बिल्कुल। देखिए, आपने काफ़ी ये सही तरीके से बताया है इसको, और मतलब इस तरह एकदम बात तो सही है कि डेटा जो है, काफ़ी आसान हो चुका है। अ, मान लीजिए कि किसी एजेंसियों को भी चाहिए हो आपका डेटा तो बिल्कुल आप दे सकते हैं वहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो अ, क्या आपको लगता है कि जो आज के समय में मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जो एप्स चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा, है ना? माइंडफुलनेस को बढ़ाने वाली, योग को बढ़ाने वाली, या कहीं न कहीं मदद करती हैं ये?
हाँ। उम, मेरी नज़र में मदद तो देखिए, करती है। चाहे आप किसी भी तरीके की आप टेक्नोलॉज़ी से मदद लेंगे ना, वो भले अ, 1% ही मदद करे, लेकिन वो मदद ज़रूर करेगी। अ, बेकार से बेकार भी कोई एप्लीकेशन बनी होगी, या फिर कुछ भी डेटा मौजूद होगा इंटरनेट पर, वो आपकी थोड़ी-बहुत सहायता तो हर हाल में करेगा। लेकिन ये है कि आपको समझना होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, बस इसमें ये एक आधार आ जाता है। क्योंकि आपको कभी-कभी नहीं पता होता है कि कौन-सी एप्लीकेशन सच में हमको योगा में मदद करेगी, या फिर अ, माइंडफुलनेस में मदद करेगी, कि नहीं? आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो और होज़ उसके चक्कर में बहुत सारे अ, वायरस आ जाते हैं आपके फ़ोन में। या फिर कभी-कभी वो जो एप एप्लीकेशन होती है, वो फ़ालतू भी होती है, क्योंकि फ़ायदा भी लोग उठाते हैं। तो ये है कि मदद तो काफ़ी होती है। लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। कुछ ऐसी एप्लीकेशन भी हैं, जिसमें अलग-अलग तरीके के अ, मतलब साउंड हैं। उनको आप लगा के उनमे ध्यान कर सकते हो। झरने की आवाज़ या फिर पानी की आवाज़, बारिश की आवाज़, तो ये है कि काफ़ी मदद मिलती है इनसे। ये जो भी माइंडफुलनेस या फिर मेडिटेशन वाले, जो भी एप्लीकेशन
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। ज़रूर करती है, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। करेगा। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। जी बिल्कुल। ये भी आपने अच्छी तरीके से बताया है कि <sniffs> ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल, देखिए व्यक्ति की मदद के लिए ही बनी है। तो इसका उपयोग जो है, वो करना भी चाहिए। तो ये बताइए कि इसे अ, जो डाइट है अब देखिए डाइट भी स्वास्थ्य के अंदर काफ़ी ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि एआई आपके जैसे हम हमने पहले बात की, आपके हेल्थ डाटा को लेके एक बढ़िया-सा डाइट प्लान बना सकता है, जो आपके लिए स्वास्थ्य तरीके से पौष्टिक हो, आपको लगता है कि ऐसा भी संभव है?
हुँ, हुँ। उम, बिल्कुल ये तो संभव है और लोग आज के समय में तो ये कर भी रहे हैं और आने वाले समय में तो, मुझे ये डर है कहीं वो बनाकर भी ना दे दे <chuckles> लेकिन ख़ैर ऐसा तो नहीं होगा लेकिन बहुत से लोग ऐसा करते हैं ना कि अपना वो पूरा रूटीन बनाते हैं और साथ-साथ में वो ये भी बताते हैं एआई को कि उनको क्या खाना पसंद है? क्या नहीं प खाना पसंद है? वो शाकाहारी हैं, वो मांसाहारी हैं या फिर वीगन हैं, वो सब कुछ बता देते हैं तो वो उसी के आधार पर सब जगह से एक डाटा इकट्ठा करके वो एक बहुत अट अच्छा डाइट प्लान बना के देता है और कहीं न कहीं वो हेल्थी भी होता है। लेकिन यह है कि जो आपके ये जो फ्री वाले वर्ज़न होते हैं ना एआई के, इन पे थोड़ा-सा कम भरोसा करना चाहिए। आप एक बार अपना जो भी डाइट चार्ट है उनसे बनवा लें, फिर एक बार किसी से पुष्टि करवा सकते हैं कि मैंने ये डाइट चार्ट है कि मैंने बनाया, आप डॉक्टर से या फिर कोई आपका डायटीशियन हो उससे करवा सकते हैं पुष्टि, तो बता सकता है हाँ, ये ठीक है हाँ, ये नहीं ठीक है। तो यही है कि वो प्लान तो बहुत अच्छा बना देते हैं आपके दिन के हिसाब से, समय के हिसाब से। आपको कितने ग्राम खाना है, इतना तक बता देते हैं। छोटा-छोटा बारीकियों को ध्यान रखते हुए। तो एआई इसमें तो बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, लेकिन ये है कि एक पुष्टि की ज़रूरत है, अगर आपके पास मुफ्त वाला वर्ज़न है एआई का। अगर आप बहुत पैसा पे कर रहे हैं, अपग्रेड करके वर्ज़न इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सटीक ही बताता है। लेकिन उसमें भी नीचे लिखा होता है छोटे शब्दों में कि अ, ये डाटा इधर-उधर हो सकता है, कृपया उतना भरोसा ना करें <chuckles> तो ध्यान रखना पड़ता है इस बात का।
अच्छा। <laughs> हुँ, हुँ, हुँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, बिल्कुल। <chuckles> सही बात है। पुष्टि करवा सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। बता देते हैं, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। <chuckles> हाँ, देखिए ध्यान से इसको बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए ये भी बात सही है कि हाँ, एआई आज के समय में ये सारी चीज़ें तो कर तो रहा है, बहुत सही। तो ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी मतलब हेल्थ को से रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बना सकती है? आपको लगता है क्या ऐसा?
हाँ, बिल्कुल। मतलब मुझे तो लग रहा है, ऐसी बहुत सी चीज़ें आई हैं, टेक्नोलॉज़ी की, जो अ, मतलब हेल्थ में, स्वास्थ्य में, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जैसे कुछ दिन पहले मुझे एक चीज़ और पता चली, अगर मैं आपको बताऊँ तो। जब मैं थ्रीडी प्रिंटिंग का बीच में ना, व्यापार शुरू किया था मैंने। तब मुझे पता चला कि थ्रीडी प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉज़ी है, जिसकी ज़रिए आप मेडिकल के जो उपकरण होते हैं ना, उनको भी निर्माण कर सकते हैं। उनको आप बना सकते हैं। अलग-अलग उनके मटीरियल आते हैं, आप उनको डालोगे उस मशीन में, और जैसा चाहो, वैसा बना सकते हो। आप छोटा-सा हड्डी का हिस्सा जैसे टूट गया है, तो आप वो हिस्सा डिज़ाइन करके एक सॉफ्टवेयर पे, और उस पर डाल सकते हो आप, थ्रीडी प्रिंट करके उसको निकाल सकते हो। तो ऐसी भी टेक्नोलॉज़ी है, और बहुत सारे ऐसे अ, जैसे बायो प्रिंटिंग भी होने लगी है, थ्रीडी प्रिंटिंग में। बायो प्रिंटिंग कह सकते हैं, जैसे आपकी ये टिश्यूज़ होते हैं ना, अंदर के या फिर कोई ऑ ऑर्गन होता है, दिल हो गया या ये, उसके भी भाग आप बना सकते हो। छोटे-छोटे ऊतक बना सकते हो। बस आपको मटीरियल वो इस्तेमाल करना पड़ता है, उस प्रिंटिंग के लिए। तो बहुत अच्छे से मुझे लगता है, भविष्य में तो हो सकता है, कोई पूरा इन्सान ही बना के रख दे थ्रीडी प्रिंटिंग से और वो कार्य भी कर रहा हो। तो कुछ भी पॉसिबल है, मुझे लगता है, आने वाले समय में।
बिल्कुल। ओह! अच्छा। हुँ, बिल्कुल। अच्छा। हुँ, वो तो है। बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा। बहुत बढ़िया। <laughs> बिल देखिए, हाँ, हाँ। काफ़ी बढ़िया काफ़ी बढ़िया। काफ़ी अ, सही आपने जो अनुमान लगाया, एकदम शायद बातें बिल्कुल सही हैं, ऐसा हो भी सकता है। तो ये बताइए कि अ, मतलब फ्यूचर में हेल्थकेयर के लिए आपको क आपके हिसाब से सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो आपको लगता है, वो कौन-सा होगा? ये बताइए।
अ, मुझे तो लगता है आने वाले भविष्य में ना सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि जो एआई के द्वारा ना उपचार जल्दी मिल जाएगा मतलब क्योंकि अभी डॉक्टर क्या है थोड़ा-सा ये देखते हैं, वो देखते हैं, थोड़ा समय लगाते हैं, थोड़ा-सा उस दिन व्यक्ति को रखते हैं मरीज़ को फिर उस पर समझते हैं। लेकिन आने वाले समय में 3-4-5 जो भी उसके वो टेस्ट होने होंगे मरीज़ के वो होंगे और बहुत ही जल्दी एआई समझ जाएगा, उसको पूरा अ, लर्न करेगा। 1 बार एनालिसिस करेगा उसकी और आपके सामने सब कुछ बता के दे देगा, हाँ, इनको ये ये दिक्कत है, इस पा अ, जगह पर दिक्कत है, बारीकियों पे भी वो ध्यान दे सकता है और दवाइयों के विकास में भी बहुत ज़्यादा वो मदद कर सकता है ख़ासकर एआई। वो आप बता दोगे कि ये-ये दि ये दिक्कत है, आप उसमें डेटा डाल दोगे। वो उस हिसाब से एक दवाई मतलब रसायनों का अलग-अलग इस्तेमाल करके या फिर जिस तरीक़े की ज़रूरत होगी वो एक दवाई का एक फ़ॉर्मूला बता देगा और बहुत अच्छे से दवाइयाँ बहुत जल्दी विकसित हो सकती है।
बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, वो तो है। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए काफ़ी अच्छे से बताया आपने और ये जो अ, बातें हुई हैं काफ़ी बढ़िया थी और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी मज़ेदार बातें थी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
जी, जी, बिल्कुल, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा बात करके। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।